Ils sont demandés tes croque-monsieur, ils sont vraiment appréciés par, heu, par tes amis? Ils aiment bien quand tu l'en fasse?
Ouais, quand je quand j'en fais, je j'ai s'ils sont là, si j'ai quelqu'un chez moi, heu, que je peux en faire parce que c'est pas les choses que je peux vraiment transporter, mais <coughs> je vais en faire par exemple pour mes colocataires. Je, heu, j'en fais aussi quelques fois et puis, hem, et puis ils aiment ça, oui. Je me souviens, j'avais une colocataire, heu, brésilienne. Elle ai elle aimait bien les croque-monsieur, elle voulait que, heu, j'en refasse, ouais. Elle était elle avait hâte que j'en refasse. Il y avait une salade aussi que je faisais, hem, avec de la salade romaine, du, hem de la Vache qui rit et des croûtons et je faisais une vinaigrette à la française et on mangeait ça comme ça puis, heu heu, elle adorait ça. C'était quelque chose que j'avais inventé, mais c'était ma propre recette à moi, voilà.
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais. OK. Ah oui! Ça devait être, heu. Ah bah, ah, oui, bien sûr! T tu aimes bien faire ça de temps en temps, créer tes propres recettes?
<coughs> Oui, ça m'arrive ça m'arrive de, heu, il y il y a quelques plats qui la plupart du temps, ce je prépare des plats qui ont une recette, heu, dont la recette est traditionnelle, hein, mais, heu, il y en a qui, au fil des ans, heu, que j'ai créé moi-même et que je me fais régulièrement parce qu'elles sont faciles à faire et c'est très bon.
Ou ouais, bah, heu, c'est sûr que tes amis, heu
C'est facile, c'est rapide et c'est très bon.
c'est toujours une pas et c'est pas c'est toujours, heu, quelque chose que tu as aimé faire, la la cuisine et créer tes propres recettes ou c'est c'est venu un peu, heu, comme ça?
Heu, pas pas tellement. Moi j'aime bien manger, mais j'aime pas tellement cuisiner. Je le fais parce que je voulais, heu, faire plaisir à des amis et parce que, heu, je, heu, i si j'étais invitée quelque part, il fallait apporter quelque chose, mais voilà. Et là, je continue à cuisiner même si j'aime pas trop ça, mais je le fais parce que j'aime bien manger, j'ai j'aime j'aime manger des bonnes choses et ça coûte moins cher de les cuisiner à la maison que de les acheter.
Mmh. <laughs> Bien sûr. Mmh mh. Des bonnes choses, ouais, tout à fait. Mais bien sûr, hein, c'est c'est une i les gens pensent, des fois, que c'est une idée reçue, que ça coûte, heu, plus cher de faire à m la maison, mais c'est c'est rarement le cas, hein. Et bah, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces petites anecdotes, c'était super intéressant!
Ouais. Et beh, merci beaucoup de, heu, m'avoir écouté, aussi patiemment.